Ciao.
Uh, ma ciao, buon pomeriggio/s pre-serata. No ancora pomeriggio.
Ciao. <sniffs> <chuckles> Pomeriggio. Allora
Sì, di che parliamo noi 2?
Parliamo di <tsk> fine settimana, pensiamo già al fine settimana, no, anche se siamo a metà settimana ancora, però
Mh. Co <chuckles> metà, non siamo neanche a metà, appena iniziata.
Non sia è vero non siamo nemmeno a metà, è vero, hai ragione.
Diciamo che usciamo nel fine settima <chuckles>
Ecco, pensiamo già al fine settimana. Ehm, ecco, cosa cosa ti piace fare nel fine settimana?
Sì. <laughs> Allora guarda, quando adesso c'è questo tempo qua, mi piace uscire, andare al parco a farmi una un giro in bici, ehm, e e se possibile, una bella grigliata con gli amici. Io queste queste qua, mi piacciono tanto. Io sì, io sì tantissimo e poi mi piacerebbe anche andare in qualche sagra di paese, perché sono an anche a mi piacciono le sagre di paese, mi fanno impazzire. insomma devo controllare, devo vedere se ce n'è uno abbastanza vicino così poi si va e no, beh io adoro le sagre, non so, sono <sniffs> mi piacciono, mi piacciono un sacco. Sì, sì, sì, sì, sì. Tu invece cosa fai nel nel weekend?
Okay. Tì. Ah. Sei sei, uhm, pe persona da grigliata ecco, ti piace Okay. Okay, oka Mh. Bello. <chuckles> <chuckles> Ti ti piace, ti piacciono, okay. Ehm, ma gua ma guarda, io nei weekend, cioè, diciamo che dipende, ecco, da cosa da cosa vogliono fare gli altri, perché ci sono delle volte in cui magari sto dentro casa a tra virgolette, "girarmi i pollici," poi perché magari non so alla questo più che altro dip dipende ecco anche dal dal tempo, dal periodo perché per esempio, non so, se piove esatto, se per esempio piove mh, se piove più che altro ecco questo in inverno esatto. No, se piove guarda, uhm, cioè per più che altro ecco perché cioè, io parlo ecco d'inverno, lì preferisco più stare dentro casa. Altrimenti io cioè, mi piace, ecco, uscire anche con gli amici, uhm, stare in giro
Ah. <chuckles> Vero? Anche dal tempo da tantissi bravo. Se piove eh, che fai che se piove? Metti a posto casa. <laughs> Mh-mh. Sì. Eh, ma al cinema vai?
Al cinema di recente non ci sono andato, però ecco, delle volte allora, io al cinema ci vado quando ci sono dei film che mi piacciono, se non mi piacciono non vado.
Ma sai che neanch'io? Eh. Anch'io, il problema è che non ce ne sono mai e quindi non vado mai. <chuckles> Preferisco guardarmi le serie, guardarmi la tv, uhm, Netflix, l le cose lì, perché non anch'io non trovo mai niente che mi piaccia, n non so perché, <sniffs> però vedere un film al cinema è un'altra cosa, eh, quello un po' mi dispiace perché il Dolby surround <chuckles> no, è vero, è bellissimo. Sembra di essere dentro, no, nel film. Eh, non è la stessa cosa che però hai ragione. Ma neanche io non trovo mai un film che mi piaccia. E poi soprattutto se tu vai con gli amici figurati, siete in tanti e come fate a decidere?
Non ce ne sono mai, è vero. <chuckles> È vero. Vero. Vero. Sì. <chuckles> È bello. Vero. <chuckles> Vero. Certo.